Çok bilgi arasında odaklanmayı nasıl sağlıyorsun?
Aslında çok zor. Çünkü her yerden bir bilgi akışı var bize. Bununla birlikte bildirimler geliyor bir yandan sürekli, falan. Eee, ben kendime hedef belirlemeyi seçiyorum, eee, bu yöntemde. Buna odaklanacaksın, diyorum kendime ve diğerlerine zihnimi kapatmaya çalışıyorum ve mümkün olduğu kadar o odağımda ilerlemeye çalışıyorum.
Öyle mi? Peki bu hedeflerin ne kadar kalıcı olabiliyor veya ne tür hedeflerin oluyor?
Yani, şöyle, aslında önceliklendirme yapıyorum diyebilirim. Eee, gün içerisinde ulaşmam gereken hedefleri, eee, daha zor hedefleri önce halledersem ben, sonra biraz beynim öyle çalışıyor benim. Rahatlıyorum, a, zorunu hallettim ya, geri çok bir şey kalmadı. Kimisi tam tersini sever. Eee, ben en azından daha, böyle, yaptıktan sonra oh, ya, şunu aradan çıkarttım, ne iyi oldu diyeceğim, eee, görevlere odaklanıyorum. Hı.
Hı hı. Öyle mi? Yani, bunu öncelikle zorlu işleri hallederek ve kendini biraz rahatlatarak, eee, diğer işlere yönlendirmeyi mi seçiyorsun? Bu şekilde, eee, daha kolay odaklanabileceğini mi düşünüyorsun?
Hı hı. Evet, kesinlikle. Bunu önceliklendiriyorum ve, eee, şöyle, notlar alıyorum kendime; hani, eee, dikkatim dağılsa bile neye dönmem gerektiğini kendime hatırlatıyorum. Mesela hep, eee, bloknot kâğıtlarım vardır benim önümde. Çok fazla kullanırım. Bir şey yapmam gerektiğinde hemen not alırım onu. Arada başka bir bilgi geldiğinde ya da birisi aradı, biri, işte, bir toplantı ayarladı falan olduğunda bile ben neye odaklanmam gerektiğini önümdeki kâğıt sayesinde hiçbir zaman unutmam ve o kâğıda yazıyorum ya, şöyle düşünüyorum. Onu sürekli aklımda tutma görevinden de kurtulmuş oluyorum onu oraya yazınca.
Ya. Evet. Gerçekten çok önemli bir, eee, pratik. Eee, çünkü günümüzde birçok bilgi arasında bunu yapmayı çoğunlukla ihmal ediyoruz. Eee, muhtemelen tekrar hatırlayacağımızı düşündüğümüz birçok şeyi unuttuğumuzu bile fark etmiyoruz. Peki, eee, senin hayatında, aaa, bu şekilde tuttuğun not defteri gibi mi v var? Yoksa, eee, dijital ajan ajandaların tarzında, böyle, tuttuğun, eee, bir, eee, not defterin gibi bir şey var mı?
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Benim 2 yöntemim var hayatımı düzene sokmak ve önceliklendirmek, eee, açısından. Eee, 1'incisi az önce sana söylemiş olduğum o notlara, kâğıtlara Hatta geceden bile bir şey unutmayayım diye kendime not bırakırım. Yani, sabah uyandığımda Evet, "A, evet ,bunu şey yapmışım, eee, bunu yapmıştım. Doğru." falan diye. Bir de, eee, Google'ın takvimi var ya, orada yapılacakları hep öncesinden, belki 2 hafta öncesinden, eee, belki tam tarihini bilmesem de o güne atarım. O gün geldiğinde daha zamanı gelmediyse bir sonraki güne atarım falan. Onlar sürekli benim, eee Güne başlarken zaten sabah uyandım, kahvemi içerim falan derken o gün neler yapacağım, bir onlara göz gezdiririm.
Hı hı. Gerçekten mi? <scoffs> Hı hı. Evet. Evet, gerçekten hem takvimini güncel tutmak hem de bu şekilde sürekli kendini sıkı, eee, yani, sıkı olmasa da bir, eee, gı denetim altında tutmak sanırım, eee, senin odaklanmayı, eee, sürekli tetik hâlinde tuttuğun bir yöntemin. Peki, eee, senin için bu, eee, nasıl ilerliyor? Yani, eee, faydalı oluyor mu ya da, eee, seni bu şekilde devam ettirmeye motive eden, eee, şey nedir?
Hı hı. Hı hı. Beni bu şekilde devam etmeye motive eden şey, bu yöntemde hiçbir şey atlamıyorum. Yani ben böyle "Eyvah! Bir şey atlıyor muyum, unutuyor muyum?" endişesi yaşamak beni çok geriyor. Eee, böyle olduğu zaman, ııı, bu bu açıdan unutmadığım için kafam rahat ediyor.
Hı hı. Evet. Yani Hı hı. Bu şekilde, eee, kafan dolu olmadığı için de daha mı konforlu hissediyorsun? Yani bu rutinleri uygulayınca da, eee, "Evet, şu an yapacağım bir şey yok.", listeni azaltınca daha mı konforlu hissediyorsun?
Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Eee, yani şöyle düşünsene: Aklında bir şey varsa, a "Onu da aklımda unutmayayım." dersen, beyninin %20'sini ona ayırsan %80 'ini belki diğer işe ayıracaksın. Bir de dediğin gibi, o görevleri halledince "Oh, bunu aradan çıkarttım, bitti." demek, o ilerlemeyi görmek beni mutlu ediyor.
Evet. Evet, az önce de söylediğin gibi, zor işleri daha, eee, önceleyip ve sonrasında da kolay işleri daha kolay yapabildiğini fark ediyorsun. Eee, ııı, bu durumda zor işleri hallederken birçok kişinin, eee, daha kolay pes edebildiğini de duyuyorum ve, eee, birçok kişinin şikâyet ettiği noktalar arasında da sayılabiliyor bu. Eee, yani peki sen zor işlere kendini nasıl motive ediyorsun başlamak için ve, eee, bu odağını nasıl tutuyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hımm. Şöyle motive ediyorum kendimi, öncelikle o işi yapmam gerektiğini biliyorum. Bu bir. Bir de bir gereklilikten fazlası olarak o işi yaptığım zaman alacağım hazzı hayal ediyorum.
Evet, gerçekten, eee, bu şekilde sen de, eee, hem başarı odaklı hem de kendini motive ederek ilerlemiş oluyorsun sanırım.
Evet, eee, ve onu hallettiğim zaman, oh, ya, bunu yaptığımda o kendinle bi bir gurur duyma hâli, bir, iii, aradan iş çıkartma, stresi azaltma falan, bu his hoşuma gittiği için bu beni motive ediyor.
Peki, aynı zamanda herhangi bir, eee, tükenmişlik sendromu ya da bir bıkkınlık, eee, zor işlere odaklanmış hâldeyken, eee, sürekli art arda, arkası kesilmeyen bir, eee, yorgunluk hissediyor musun? O o zamanlar, eee, olduğu da oluyor mu?
<chuckles> Oluyor, evet, kesinlikle oluyor. Özellikle işimde, yani, çok fazla şeye odaklanıyorum ben, yeni öğrenmem gereken çok fazla şey var. Tam ona odaklanırken bir yandan bir çağrı gelmesi, birisinin bir şey itme istemesi, artık of, çıldıracağım falan, eee, dediğim oluyor ama o zamanlarda kendime şey diyorum, eee, daha önce bu tarz zama eee, durumlar yaşamıştın ve hepsinden, eee, sıyrılmayı bildin, merak etme, bu da geçecek diyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Peki, bu tarz zamanlarda, eee, çevrenden ya da başkalarından destek de almayı düşünüyor musun? Yoksa hayır, hepsini zaten daha önce ben yapmıştım, eee, yine, eee, muhtemelen aynı şekilde yaparım gibi, eee, bir motivasyonla mı, eee, ilerlemeyi tercih ediyorsun?
Hıı. Ben, başkalarından destek almayı, eee, çok tercih etmiyorum, eğer zorunda değilsem. Sebebi şu; eee, birisinden bir destek alınca o kişiye borçlanmış gibi hissediyorum kendimi. Hı hı. Evet, o yüzden eğer kendim halledebiliyorsam, yani, fikrini sormak ayrı bir şey ama, "Benim için şu işi halleder misin?" gibi bir, iii, destek almaktan bahsediyorum ben.
Evet. Öyle mi? Yani, o değil de daha çok takım çalışması gibi bir şeyi de, eee, kendini aslında zor bir ortamda mı, aaa, bu görüyorsun takım çalışması hâlindeyken ya da daha, aaa, esnek hissetmiyor musun?
<sniffs> Hıı. Eee, takım çalışmasına okay'im. Herkes kendi görevlerini belirledikten sonra ama mesela benim olan bir görevi başkasından istemeyi şey yapmıyorum. Ya, biraz da ben beceremiyorum ya ya da ben yetişemiyorum ya demek olduğu için çok sevmiyorum. Yani, zorunda kalmadıkça o son tercihim oluyor benim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, kendi sorumluluklarını kendim, eee, baş et baş edebilim ve bunları aldığım için de, eee, alabildiğim için de sonunu da getirebilirim gibi bir, eee, düşüncen var sanırım bu konuda.
Hı hı. Evet. Hı hı, aynen öyle baştan düşünecektim, o sorumluluğun altına girmeyecektim.
Hı hı. Eee, peki b eee, hem, eee, takım, eee, arkadaşlarına ya da daha önce olduğun takım arkadaşlarına baktığında, bu tarz durumlardan şikâyetçi olabildiğin durumlar ne oluyor? Örneğin kendin, eee, daha kolay odaklanabiliyorken belki bir takım hâlinde de, eee, grup paylaşımıyla birlikte yaptığın bazı çalışmalar, eee, senin odaklanmanı, ııı, nasıl etkiliyor?
Hı hı. Hı hı. Eee, ekip çalışması, ıııı, dozunda bence güzel. Ben bireysel ve ekip çalışmasının dengeli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha çok bireysel ilerlerse mutlu oluyorum ama onun bireyselliği benim bireyselliğim hepimiz birleşince mesela haftada 1 toplantı düzenliyoruz ekiple. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Arada fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni bir güncelleme geldiğinde, eee, yöneticimiz bize bunu bilgi veriyor. Bazen çok önemli bir şey olduğunda kısa bir toplantı oluyor. Bu kadar ekip çalışması yeterli benim için, eee, çok fazla olduğu zaman işte odağım, ııı, dağılıyor. Ben daha çok odaklanmayı istiyorum kendim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Peki senin için de, eee, bu bilgiyi, eee, değil de görev paylaşımı arasında yapılan bu paylaşımlar ya da görev dağılımı aynı zamanda bizim bu kadar çok fazla bilgi arasında, çok fazla görev ve sorumluluk arasında da, eee, acaba odaklanmamızı, aaa, sağlıyor mu?
Hı hı. Eee, çok fazla görev olması mı? Ne sağlıyor mu?
Eee, çok fazla görev, eee, arasında görev paylaşımının bizim, eee, kendi görevimize daha fazla odaklanmamızı, ııı, kolaylaştırıp sağlıyor mu, bunu sence?
Hı. Aslında enteresan bir yerden bunu farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum ben. Aynı görevi ekipteki kişilerce paylaştırmak yerine ben kendim, kendi görevimi, eee, küçük parçalara bölmekten, eee, rahat ediyorum. Hı hı. Çünkü şöyle düşünsene, büyük bir hedef varken beynin yemiyor onu ben bunu yapamam falan diyor ama böyle küçük hedefler, küçük parçalara böldüğü zaman o bir parçasını yapmış olmanın hazzı daha da güven veriyor insana.
Hı hı. Öyle mi? Evet. <chuckles> Anladım. Yani sen bu konuda daha çok, eee, büyük projeyi de, eee, büyük projenin de içinde dâhil olup aynı zamanda küçük adımlarla, eee, büyük projeye ulaşmayı daha çok tercih ediyorsun anladığım kadarıyla. Daha bütün işi sahiplenmek senin için, eee, daha önemli.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet. Kendim, ben o işi parçalamayı seviyorum ve böyle ilerlemek bana motivasyon sağlıyor.
Peki bunu yaparken, eee, uuu, ııı, rutinlerini nasıl dengeliyorsun ya da, eee, gerçekten odaklanmayı nasıl sağlıyorsun günlük işlerinin arasında? Eee, ya da, aaa, farklı, dengelediğin, eee, neler oluyor hayatında?
Imm. Dikkat dağıtıcıları kaldırmayı seviyorum, eee, işte, bir kere fiz
Neler oluyor bunlar?
fiziksel olarak masamın dağınık olmasını sevmiyorum. Benim odaklanmamı engelliyor. Eee, masamı derli toplu tutuyorum. Eee, çok fazla telefonu elime almıyorum. Eee, sosyal medyanın bildirimleri zaten kapalıdır bende. Kendim girmek istediğim zaman, eee, girerim. Evet. Bir de belli bir süre çalışıp belli bir süre, eee, mola verince buna işte, Pomodoro tekniği deniyor mesela 25'e 5 falan. Iıı, o zaman tam böyle 25 dakika odaklanıyorsun çok verimli. Sonra 5 dakika mola veriyorsun. O mu işte, yerinden kalkıyorsun, masandan, temiz hava va alıyorsun ama 5 dakika geçirmemen lazım. Onu mesela 10 dakika tutarsan geri odaklanmak zor oluyor.
Hıı. Güzel. Ne güzel. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Bunu tam olarak uyguladığını gözlemliyor musun? Yani, ııı, sıkı sıkı bir takipçisi olarak, ııı, ııı, üzerine gidip "Evet, ben bunu uyguluyorum ve başarılı da oluyorum." diyebiliyor musun?
Hı hı, evet. Bunu zaten ben uyguluyorum artık, aman takip edeyim, süre tutayım şeklinde değil de, eee, zaten çalışırken artık bende bu bir, ımm, desen mi denir, desen ola ör örüntü olarak, eee, bende, eee, oluştuğunu fark ediyorum. Bir işi hallediyorum ve hop, bir 5 dakika mola veriyorum, dağıtıyorum. Sonra tekrardan yaklaşıyorum bilgisayara, falan.
Hı hı. Gerçekten çok iyi ve verimli bir yöntem olarak da anılıyor ve bu şekilde de çok öneren, eee, kişiler var bunu. Se senden de duymak, eee, çok güzel oldu. E, peki, senin için özellikle hem, eee, bu dikkat dağıtıcıların yanı sıra hayatında da acaba, eee, senin bu başarısızlığı, ııı, başarısızlık düzeyini belki de, eee, arttıran ya da başarı, ııı, başarısızlık riskini arttıran neler oluyor hayatında ve bundan uzaklaşma kararını alırken, eee, zorlandın mı? Örneğin, sosyal medya hesapları, eee, gibi, eee, bir tür, eee, dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaşırken, eee, nasıl zorluklar çektin?
Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Eee, insanlara hayır demeyi daha çok öğrendim, eee, zamanla. Eee, çünkü hayatımı düzene koymak sadece iş değil, iş yaşam dengesini de kurmak önemli ve, eee, çok Evet, hafta içi artık akşamları dışarı çıkmamaya özen göster gösteriyorum. Zamanında yatıp zamanında kalkıyorum, daha dinç oluyorum. Bir de mükemmeliyetçi olmaktan vazgeçtim. Hani, mükemmeliyetçi olunca mükemmel olsun diye hiçbir iş yapmıyorsun. Yapmış olmak daha önemli benim için.
Öyle mi? Hı hı. Yani, senin için mükemmeliyetçi, eee, çok da bir bir gerçekliği yok, bir şehir efsanesi mi diyorsun bu?
<chuckles> Ütopya gibi bir şey yani, kimse mükemmel değildir bence.
Peki, bu mükemmeliyetçiliğini değil de, korumak için değil de, yine de o, aaa, bir şeylere, muhtemelen, mükemmeliyetçi dediğimiz şey, eee, herhâlde istediğini istediğin gibi yapabilmek mi diyebiliyoruz. Senin için ne ne anlamı ifade ediyor, mükemmeliyetçilik?
İstediğini, istediğin gibi yapabilmek değil, eee, yani, elinden gelenin en iyisini yapabilmek de değildir. Bence, mükemmel olsun, hatasız olsun, yani, dört dörtlük olsun, iii, isteğidir. Bu biraz şey emm, yani, mesela, y yüzde doksan beş yapabilirsin. yüzde yüz olmasına gerek yok ama %95 elinden gelenin en iyisidir. Ama
Hı hı. Peki, senin için Evet. Eee, senin için bu mükemmel kararını veren, eee, ne oluyor? Sen mi oluyorsun yoksa başkaları mı buna karar veriyor? Eee, bu kü mükemmele kim karar veriyor tam olarak?
Hımm. Söyle, söyle. E, bilmiyorum ki, ben mükemmel olma gibi bir, iii, hedefim olmadığı için ama yaptığım iş beğenilirse, takdir görürse, beklediğimden daha çok takdir gördüğünde, tabii ki çok mutlu oluyorum ama ben onun mükemmel olmadığını biliyorum yaptığım işin.
Hı hı. Anladım. Peki, sen, az önce, eee, başkalarına hayır diyebilmekte de zorlandığını ya da en azından buna çalıştığını ve, eee, dikkat dağıtıcı bir, o ııı, dikkat dağıtıcılar arasındaki listede de saydın. Peki, eee, bunu, uuu, sence nasıl aşabiliriz? Başkalarına hayır demek konusunda daha nasıl rahat hissedebiliriz?
Hı hı. I hı. Eee, şöyle gördüm ben bunu önceden şey sanıyoruz, hayır dersek insanlar bizi artık sevmeyecek, artık bizim arkadaşlığımız olmayacak, falan, sanıyoruz. Hâlbuki hayır dedikçe ilişkinin devam ettiğini, hatta, daha bile değerli bile olduğunu çünkü bir öz saygı geliştirdiğini görüyor insanlar. Eee, bunu fark ettiğin zaman, eee, ”A, tamam! Hiçbir şey olmuyormuş ya, hayır demekte.”, eee, deyip devam ediyorsun.
Hıı. <chuckles> Öyle mi? Evet, gerçekten bunu tecrübe etmek genelde insan hayatına çok da şey katıyordur. Eee, çok teşekkür ederim. Hem bilgilerinle hem de tecrübelerinle rutinler arasında odaklanmayı nasıl sağladığını, ııı, sağladığına dair bize verdiğin tüyolar ve, eee, deneyimler açısından çok, eee, zevkli bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. I hı. Ben de teşekkür ederim, çok keyifliydi. Yönlendirmelerin, soruların gayet yerindeydi. Eee, görüşürüz.
Görüşürüz, kendine iyi bak.